Emm, ya aslında bence IKEA'dan, eee, gayet de uygun fiyata, eee, dolaplar alınabiliyor. Eee, baktığın zaman, ııı, fiyatları bence çok pahalı değil. Emm, hatta 1 tane model var. İsmi Metod. Ondan alırsan, eee, çok daha uyguna geliyor. Yanlış bilmiyorsam, eee, yükseklik 80, en olarak 60, derinlik olarak 60. €33 falan geliyordu. İşte, ona da 1 tane kapak alman lazım. Emm, kapağını da aldığın zaman zaten, yani, hemen hemen bir
Hıı. Gayet güzel. Hı hı. Tamam. Hı hı. Bu şey mi, yani, belli bir ürün mü bu bahsettiğin o dolap gibi kapanır açılır gibisinden? Eee, ürünün ismi mi? A, güzel. Yani, aslında ideal bir fiyata, eee, bayağı bir şey saklayabiliyorsun. Ondan zaten, yerin olsa 2-3 tane koysan herhâlde bayağı bir şey alıyor, yani, kışlıkları vs.
Evet. Evet, evet. He he, bu Hı hı. Tabii. Kesinlikle, yani, üst üste bile koyabilirsin bunları hatta, eee, mesela IKEA o konuda çok iyi. İstediğin gibi oynayabiliyorsun, LEGO gibi oyun oynayabilirsin, yani, o üst üste koyabilirsin, yan yana koyabilirsin, dekore dekorasyon yapabilirsin.
I hı. Özellikle yapmışlar herhâlde değil mi? Hem dekor duruyor e, hem de, yani, ge pratik çözümler bulmuşlar. O yüzden aslında kolay mı o IKEA'da bu tarz ürünler bulmak?
Tabii. Kesinlikle, yani, onların zaten diğer markalardan farkı bu, emm, mühendisliğini iyi yapıyorlar. Bu, eee, tornavida, işte, emm, ci cive cıvata, falan, bunların hepsi kullanışlı, hepsi, eee, hepsi, yani, mühendislik eee, den geçtiği için IKEA'yı IKEA yapan şey bence o diyebilirim. Diğerlerine göre o farkı var.
He, öyle bir dokunuş var. Hı hı. Hı hı. O zaman iyi fiyata pratik çözümler sunuyor ürünleri genel olarak. Çünkü arkasında dediğin gibi bi bir mühendislik, bir tasarım, bir, eee, işte, eee, en verimli şekilde kullanmak için yapılmış ürünler sayısı fazla herhâlde. O yüzden de aldın kolay buluyorsun, iyi fiyata buluyorsun. Kötü de durmuyor çünkü genelde IKEA'dakiler, hani, çok da kötü durmaz, yani, görüntü olarak da. 2 tarafta da avantajlı anladığım kadarıyla sen de oradan alıyorsun. Anladığım kadarıyla tercih ediyorsun.
Doğru. Tabii tabii. Kesinlikle. Ben bayağı seviyorum, tercih ediyorum IKEA'yı. Eee, bayağı hayat kurtardı diyebilirim yani yaşadığım evde. <chuckles>
Harika, valla bu işi biliyorsun gibi çok da değerli bilgiler paylaştın. Çok teşekkür ederim güzel bilgiler için, paylaşımın için. Keyifli bir sohbetti.
Hı hı. I hı. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Görüşürüz.

Seyahat hâlinde çok daha yer, ııı, şey yapabiliyorsun diyorsun, eee, yerden tasarruf edebiliyorsun diyorsun. Peki, şey mesela bu, hani, bu da eskilerden vardır: yazlık kışlık muhabbeti. Onda kullanılır mı? Çünkü, yani, işte, "şemsiye" dedik ama birçok kıyafet de olabilir. Atıyorum, işte, şortlardır, işte, eee, deniz ürünleridir vs. Hani bir şekilde kullanmayacaksın birkaç ay. Onlar için de aynı çözümleri mi kullanıyorsun yani? Onlar yer kaplıyor mu ciddi bir şekilde? Kışlıklar belki daha çok kaplar, yani, yazın ama gene aynı şekilde kaldırma oluyor mu onları koyayım bu vakumlulara ya da dolaba vs.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Mesela kışlıklar için yaptım onu da. Emm, onu kullanıyorum ama yazlıklar için kullanmadım. Çünkü yazlıklar genelde aşırı derecede yer kaplamıyor. Bence öyle. Çünkü tişört olduğu için bir de o tişörtlerin, eee, havasını çektiğin zaman kırışma ihtimali daha yüksek. Ama mesela bir kazağın çok daha az Eee, malzemesine göre gerçi de veya, işte, montun da aynı şekilde daha az. Montlar aslında en çok yer kaplayan biliyor musun? Yani, eee Kesinlikle, yani, öyle. He hele şimdi o, eee, bazı montlar var böyle, iii, içi, emm, yünlü gibi falan böyle bir kaban tarzı.
Kaplamıyor, değil mi? Aynen. Hı hı. Hı hı. A, enteresan bir bilgi mesela. Aynen. Hı hı. Montlar çok kaplayabilir aynen öyle. He, daha böyle, eee, pufuduk, yünlü, şişkin oluyorlar, değil mi? Aynen. On onu nereye koyacaksın mesela? Aynen. Onu koyabiliyor musun o vakumlu şeylere? A, harika.
Evet. Evet. Tam onlar için mesela. Tam ta Evet. On tam Hı hı. Tam da onun için aslında o kışlıklar için yaptım bunu.
Harika, güzel geliyor kulağa. Peki, sence, yani, insanlar burada nerede hata yapıyor? Ya yani, ya, ilgili mi değiller, ya işte aman benim için fark etmez mi diyorlar, yani onları seni rahatsız ettiği gibi rahatsız etmiyor mu? Ya da tam bulamıyorlar mı, bilemiyorlar mı? Nasıl yapmalı sence insanlar? Nasıl öğrenebilirler bunu yani?